जी, एक ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि मुझे टी-शर्ट जीन्स पसंद है। हाँ, ये चीज़ पसंद है मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो इसके विपरीत है। मुझे बहुत पसंद है टी-शर्ट जीन्स पहनना, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मैं हम अपने पिताजी के जनरेशन को देखते हैं, पापाओं के जनरेशन को देखते हैं। वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे की लड़के बहुत ज़्यादा अ, फॉर्मल पहनते थे, बहुत ज़्यादा शर्ट पैंट पहनते थे। उनकी शर्ट पैंट बहुत लोगों के सिले हुए भी होते थे और वो उनपे जचते भी थे और मैं सही मानता हूँ ये आज की आज भी कि शर्ट पैंट पे व्यक्ति जितना अ, स्मार्ट लग सकता है, वैसे आप उतने स्मार्ट नहीं लगेंगे बाकी चीजों में बाकी चीज़ें भी अच्छी है मैं मानता हूँ। हाँ, बैगी अच्छा है, टी-शर्ट अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि वो जो ट्रेंड है ना? जहाँ पे हर व्यक्ति घर से निकल रहा है तो सब एकदम ज शर्ट पैंट टक है। मैं क्य पुरानी तस्वीरें देखता हूँ। पापा लोग के
अच्छा। हुँ। जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। <chuckles> बिल्कुल, क्रीज़ बनी हुई है, पैंट की। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ। तो मैं देखता हूँ पुरानी तस्वीरें उनके सारे दोस्त, बस ऐसे ही पेड़ के पास तस्वीर खिचाया। लेकिन सारे ऐसे लग रहे हैं कि कहीं एकदम शर्ट पैंट पहन के आए, अभी कहीं जा रहे हैं। कोई बिज़नस डील करने तो वो मेरे को देख के लगता है कि ये जो ट्रेंड था ना उस समय। मैं पूछा, तो वो बोलते हैं कि ये ट्रेंड था कि सारे ही व्यक्ति एकदम अच्छे कपड़े पहन के, आयरन्ड कपड़े पहन के निकलते थे।
<chuckles> हुँ। <chuckles> सच्ची बात है। हाँ। जी। हुँ। हाँ, देखिए ना शर्ट की स्लीव्स देखिए, वो ओ आयन करने का एक अलग ही तरीका होता था। हर कोई नहीं कर सकता था। जी, जी। बिल्कुल।
हाँ। सही है एकदम सही पकड़े हैं आप। बस वही मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि वो वो जो स्मार्टनेस है ना? वो वापस आ जाए ना, तो थोड़ा सा जब मेरे को लगता है, आप कपड़े वैसे पहनेंगे ना तो शायद लोगों के बर्ताव में भी सुधार आ जाए। थोड़ा, ढंग से बर्ताव करना भी चालू कर दे।
हुँ। हुँ। <laughs> अ, अ, थोड़े से दिमाग से स्ट्र स्मार्ट हो जाएँगे वो स्ट्रेस की जगह स्मार्टनैस ले सके शायद। है ना? अ, बहरहाल देखिए, बहुत ही दिलचस्प बातें हुई आपसे। बड़ा ही मज़ा आया आपसे बात करते हुए। अ, बहुत ही अच्छे से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। दिलचस्पी के साथ में आपने जो बातें बताई, बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद है देखिए, फिर कभी हम ज़रूर मिलेंगे, जुड़ेंगे और किसी अन्य विषय पर ज़रूर ऐसी ही दिलचस्प बातें फिर से होंगी। इतना वक्त आपने दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हुँ, जी।